Ajá, exactamente. Y, es y creo que, eso sí ha afectado bastante, pues, la comunicación en esta nueva familia.
Y por Sí, claro, y además que tienes como una referencia, de cómo era antes, y cómo, pues, se gestiona todo este movimiento tecnológico, pues, que no es para nada similar, ¿no? ¿Y te has dado cuenta, qué tipo de contenido, qué tipo de redes sociales, son las que más utilizan, en este caso, tu tu familia ya de casado, con tus hijos, tu pareja?
Exacto. Mm. Sí, principalmente, pues, son de consumo de videos cortos, ¿no? Ya sabes, últimamente, es como lo que más o sea, eh, la lo que más se ha difundido entre jóvenes. Y
Okey.
además, considero que es una muy mala práctica, porque, al otra consecuencia que he notado es que no solo se ha afectado la comunicación familiar, sino que su nivel de retención y de atención ha disminuido drásticamente, desde que no tienen la capacidad de concentrarse por más de 5 minutos, ¿no? En algo. Y y creo que me estoy yendo largo, pues 5 min de así 5 minutos, ya sería ganancia. Con esto de que los videos son muy cortos, y les cambian el tema en que, en
Claro. <chuckles> Es mucho. Sí, como que este tipo ajá, justo. Claro, como que todo, se vuelve muy efímero, ¿no? El contenido a través de redes sociales, es tan efímero, y tan inmediato, que la gente ya no tiene, como esta capacidad, bien mencionabas, de retener, ¿no? Como que ya todo, se espera que se resuelva rápido, que no tengas que estar esperando tanto tiempo, y es parte, o es una consecuencia, pues, de de todo, el el bombardeo de información, que se pueda tener ahora, pues, a través de las redes sociales. Y Ajá.
Así es. Ujú. Ujú. Claro, ¿y sabes qué? Esto afecta también la comunicación familiar, obviamente. O sea, porque, para poder comunicarte con alguien, pues, tienes que escuchar lo que dice, o sea, y ve y el poner atención requiere concentración. Y si ya no tienes desarrollada esa capacidad de concentración, entonces no te puedes comunicar efectivamente con la gen
Claro.